Aku penasaran banget sih di umur-umur yang kayak apa ya semakin tua gitu kan, itu kan, eee, pasti banyak banget ya mengalami, eee, sesuatu gitu kan dan memutuskan sesuatu gitu, itu pernah gak sih kayak berat gitu antara hati dan logika tuh, entah itu, eee, sama atau mungkin malah sering bersinggungan gitu pernah gak, Kak?
Mhm. Mmm, kayaknya aku beberapa kali sih ngalamin hal kayak gitu ya.
Iya ya, gimana tuh?
Mhm, jadi, kalau antara hati dan logika ini sebenarnya menarik nih aku ngambil case dari peri dari pengalaman aku soal apa ya, soal kerjaan ajalah kali ya, Kak ya.
Mmm. Oke, eh, tapi bentar dulu ini, kalau dari Kakak sendiri nih, eee, mungkin ya secara umum ya mungkin sekilas ajalah, biasanya lebih berat di hati atau logika sih?
Mmm. Mmm. Iya. Sebenarnya lebih berat ke hati sih kalau aku ya, mhm.
Mhm. Hati ya, lebih perasa berarti ya kalau kayak gitu ya.
Benar benar banget aku lebih ke perasa sih, jadi mentingin hati dulu.
Mhm. Mhm.
Tapi kadang, ya, eee, aku sebagai seo seseorang laki-laki dan kepala keluarga ya gitu ya jadi, logika juga jangan sampai turun jangan sampai diabaikan itu bahaya banget gitu kan.
Mhm. Mmm, iya juga sih ya.
Mhm, jadi kan kayak waktu itu aku tuh pernah juga nih Kak, eee, ngalamin suatu pilihan ya.
Heeh. Gimana tuh?
Pilihan yang menurut aku tuh itu berat jadi kan, <clears throat> eee, aku tuh waktu itu ingin untuk mengejar karier, aku harus bisa, eee, punya pengalaman di berbagai, kota gitu kan, nah jadi, eee, dengan kanal kata lain aku harus dimutasi gitu Kak, nah sedangkan kalau aku dimutasi hati aku kan galau nih jadi berarti aku harus
Oke. Mhm. Bergejolak gitu ya, mhm.
Iya jadi aku harus LDR apa LDM ya apa, eee, iya LDM sama sama keluarga kan jadi, berjauhan gitu kan cuman kalau aku, eee, tetap aja di sini dan tetap maksa gak mau mutasi, nah itu jadi
LDM ya berarti ya, istilahnya.
Mbak, gak baiknya di aku. Jadi gitu kan jadi aku nge-stuck di situ aja, gitu kan. Tad dan kalau kita ngejar karir ya kita gak gak mau munafik sih kayak, eee, tujuannya biar penghasilan lebih lebih besar lagi ya kan? <laughs>
Mhm. Bener bener bener banget.
Nah itu jadi, eee, pas, giliran ke berapa ka 3 kali gitu aku mutusin tetap, gak mau mutasi dan pada akhirnya, aku juga harus mutasi sih dan ya udahlah aku terima aja lah. Soalnya kebutuhan makin gede juga kan. <laughs> Jadinya ya udah.
Mhm mhm, bener. Hidup berat banget ya di ekonomi yang sekarang ya?
Bener banget, Kak, ini jadi makin berat gitu kan. Ya udahlah kayaknya emang harus ngejar, karir dulu nih untuk, eee, berproses untuk pindah kerja gitu loh.
Mmm, mhm, oke, eee, aku penasaran sih, Kak, kayak apa ya antara hati dan logika ini kan bener-bener, itu entah dari bisikan-bisikan apa tuh dan gimana sih waktu itu respon dari keluarga juga gitu ya mungkin, eee, apa ya istri kali yang bener-bener ada dampaknya secara langsung gitu ya? Tanggapan dari dia gimana sih, Kak, waktu itu?
Hmm, kalau tanggapan, sebenarnya aku lebih mentingin hati si dulu sih waktu itu ke untuk dia ya bia mastiin kalau dia itu aman gitu kan. Dia tuh sebenarnya dari istri itu udah gak ngelarang sih untuk
Mhm. Mhm. Oke.
aku tuh, eee, mutasi dan segala macam lah untuk ngejar karir gitu kan.
Mhm.
Nah cuman karena dasar hati aku nih yang, terlalu, eee, bukan overthinking ya tapi terlalu mikirin keluarga gitu loh, Kak. Jadi, aduh kalau aku mutasi nanti anak-anak pagi-pagi siapa yang ngurusin, siapa yang ngantar ke jemput. Kasihan istri udah harus mengurusin anak, urusin rumah segala macam. Nah itu bergejolaknya karena itu. Mikirinnya karena itu. Cuman kan ya akhirnya setelah berapa lama aku mastiin, istri akhirnya dia, mmm, dukung sih. Oh dukung, ya udah kejar karir aja lah katanya nanti juga, anak-anak makin gede gitu kan. Mumpung anak anak-anak masih bisa dan, masih sekolahnya masih sekolah dasar gitu kan. Jadi ya gak terlalu gak terlalu apa ya?
Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. E
Ya gak terlalu sulit lah untuk ngaturnya ngantar jemputnya gitu. Karena kalau udah makin gede kan harus mikir bener, pengeluaran kalau udah makin gede kan makin gede juga pengeluaran. Nah nanti kalau masih nge-stuck nge-stuck di sini aja, nanti takutnya ke depannya malah kesulitan untuk, ngongkosin kuliah dan seko mmm, gitu sih. Iya.
Masih ringan ya? Mhm. Bener juga sih ya kalau kayak gitu, mhm. Tapi aku penasaran sih, Kak, tadi kayak masih belum jelas ya, eee, mungkin untuk tanggapan dari istri juga yang, eee, membo memperbolehkan ya. Itu emang dari awal pertama kali pas, Kakak, bilang buat izin tuh udah dia langsung kayak, "oke ya nggak apa-apa," atau mungkin pas awal-awal tuh yang kayak kaget gitu? Terus baru perlahan baru, "ya udah deh," baru kayak gitu gimana tuh?
Mhm mhm mhm. Kalau, yang awal-awal tuh memang kaget. Jadi, mmm, kan anak-anak juga masih kecil banget gitu ya dan, eee, waktu itu mungkin masih belum familiar dengan namanya aku tuh harus pindah-pindah gitu kan.
Mhm. Mhm.
Jadi kalau bisa dibilang sih waktu itu, tahan dulu kalau bisa jangan usahain dulu jangan pindah gitu kan. Ya itu makanya aku yakin banget pada saat itu kan ya udah aku tahan nih gitu kan. Nah yak pas giliran yang kedua kalinya dia udah kayak, silakan gitu. Cuman akunya masih masih gak siap gitu loh, Kak. <laughs>
Hmm, gitu ya.
Mhm. <laughs>
Mhm, iya. Tapi waktu itu juga ini nggak, Kak, kayak, berarti kan udah ini ya berarti udah saat itu udah diputuskan buat ya udah mutasi gitu gak apa-apa ya?
Eee Mhm, iya benar.
Heeh. Nah itu gimana tuh waktu udah dilakuin, dan ketika udah berjauhan sama anak-anak tuh, apakah gejolak itu masih ada? Terus jadinya kayak, memutuskan untuk yah kayaknya gak cocok nih balik lagi gitu atau kayak ya udah dijalanin aja gitu?
Oh. Hmm, kalau itu sih jangan ditanya sih ya. Sampai sekarang juga, pengennya tetap deket gitu kan. Nga tetap nggak
Mhm.
kayak berat sih ngejalaninnya yang namanya ja jauh dari keluarga. Tetapi ya balik lagi kalau karena udah terlanjur pindah sih mau balik lagi ke sana kan ya nggak mungkin, nggak
Ya mik Kak.
mhm, nggak mungkin bisa dilakukan kalau mau balik lagi. Jadi udah terlanjur menurut aku, ya udah kepalang basah emang udah jalannya kayak gini. Gas aja lah gitu kan. Gak apa-apa dan, eee, aku yakin sih mastiin, <clicks tongue> istriku juga udah makin inilah makin mantep lah dia kan makin udah pe anak-anak juga pada gede dan, gak terlalu sulit seperti dulu aku rasa.
Mmm. Mhm. Oh jadi lebih santai ya. Tapi berarti gimana tuh itu kan kayak kalian kan bener-bener berjauhan ya apa kayak, ada pertemuan rutin atau mungkin kayak acara-acara nih yang dilakukan secara online mungkin ya yang bikin kalian tuh masih, apa ya bisa barengan terus gitu di antara apa adanya gejolak itu gitu?
Mhm. Oh. Oh gitu itu kalau, yang namanya video call sih, eee, tetap tiap hari ya, Kak. Tiap hari tuh pasti aku video call dan kalau video call-nya itu mungkin dah jam-jam malam, jam 7 malam ke atas gitu kan.
Heeh. Mhm.
Tapi kalau untuk teleponan mungkin jam siang pas istirahat teleponan biasa gitu. Tapi kalau untuk video call kan sama anak-anak ya, eee, jam jam 7 ke atas tuh anak-anak udah pada, siap-siap mau tidur gitu kan biasanya ya udah baru video call gitu loh. Nah kalau untuk ketemu langsungnya aku pasti weekend sih, Kak. Weekend tuh, aku pasti balik ke kampung untuk ketemu gitu. Jadi pulangnya aku seminggu sekali, mhm. Seminggu sekali lah, ya itu lumayan nambah, nambah ongkos lagi sih sebenarnya ya. <laughs>
Mhm. Mmm. Pasti ya, kalau kayak itu ya. Oh, iya. Tapi mau gimana lagi ya emang itu kayak harus dilakuin ya? Gitu. Terus kalau ini, Kak, mengenai apa itu kan berarti kayak keluarga inti ya keluarga kecil ya. Kalau mungkin ada konflik nih misal di keluarga besar gitu ya mungkin apakah ada pernah gitu ya, Kak? Terus kayak, Kakak, nih yang a memegang keputusan gitu biasanya kalau ada konflik di keluarga yang lebih besar gitu tuh lebih mentingin ke mana sih hati atau logika?
Iya benar, harus dilakuin. Mhm. Mhm mhm. Nah, kalau untuk keluarga besar tetap logika sih, Kak. Jadi nggak bisa eee, karena aku punya pengalaman di keluarga aku ya bukan di keluarga, maksudnya keluarga aku tuh keluarga kandung ya.
Mhm. Kenapa t Iya.
Nah, bukan yang keluarga istri dan anak-anak gitu kan. Jadi kebetulan tuh waktu itu ada, eee, bukan konflik sih tapi lebih ke ya ini harus diputusin bersama dan itu keputusannya lumayan apa ya, <tsk> eee, krusial lah pada saat itu ya. Nah, waktu itu pada saat, saat zaman-zaman zamannya Covid pada saat itu ya, Kak, ya. Itu kan kebetulan waktu itu, bapakku juga pas korban Covid tuh.
Mhm, gimana? Iya.
Nah, pada saat itu kondisinya udah udah agak ini apa sih namanya, yang kadar oksigennya itu lupa aku namanya, eee, ya pokoknya kadar oksigen lah gitu kan. Itu udah udah mengecil banget gitu kan, apa udah u menipis banget. Dan pada saat itu kan banyak tuh huru-hara yang segala macam kalo ini nih cuman bohongan isu iya, isu ini bohongan, "Nggak ada nih namanya gini gini gini gini," katanya kan. Nah, kebetulan satu-satunya anak yang deket itu kan aku. Nah, ini kan aku punya kakak juga kan kakak cuman, eee, jauh lagi di Solo pada saat itu. Dia lagi ada lanjut studinya gitu kan. Adekku juga ada tapi juga jauh di luar negeri gitu kan.
Kritis gitu loh. Heeh. Menipis banget ya. Isu-isu kayak gitu ya. Mhm. Jauh banget ya, kalau kayak gitu susah ya. <chuckles> Heeh.
Iya iya makanya dan, eee, agak sulit dan waktu itu mutusin ya udah aku yang mutusin pada saat itu kan.
Tapi, yang keluarga jauh itu dikabarin nggak sih, Kak?
Eee, tetap dikabarin, Kak. Cuman kan mereka nggak bisa berbuat banyak ya. Cuman mereka pada nentuin, "Ya udah entar kamu aja yang nentuin," gitu kan karena yang ijinnya
Heeh. Oh, nggak sempet ini ya kayak musyawarah dulu gitu, telfon gitu, nggak ya?
Mmm, sempet sih pada saat itu. Dan kayaknya mereka juga panik gitu kan. Eee, udah ngelihat kondisi bapak yang begitu, gitu kan. Akhirnya aku yang mutusin pada saat itu. Nah, itu beban banget sih pada saat itu, "Ya udah aku putusin"
Terus? Mmm. Gimana tuh saat itu perasaannya, kayak di otak tuh gimana gitu?
Iya, Kak. Iya, bergejolak sih antara, mmm, huru-hara yang aneh-aneh orang bilang ini itu. Tapi aku juga harus mikirin logika gitu kan. <sniffs> Ya udah bismillah-lah pada saat itu aku usahain banget buat dan pada saat itu kan susah banget tuh dapat, eee, ruangan. Pada saat itu kan banyak yang penuh gitu kan. Oksi oksigen banyak yang habis gitu kan. Akhirnya aku putusin udah bawa langsung, cari ambulans, didatengin langsung dijemput tuh. Nah, udah masuk bener, mmm, udah masuk ke Covid gitu kan. Tiba-tiba, ya aku banyak ini dapat apa, surat-surat yang harus ditandatangani gitu kan. Ternyata itu agak berat banget kondisi bapakku pada saat itu untuk harus masuk ke ICU-nya gitu kan. Eee, jadi, eee, aku putusinlah, "Oke," dan di situ tertulis kalo aku nggak bakal nuntut kalo terjadi ada apa-apa harus sesuai dengan prosedur, eee, Covid pada saat itu gitu kan. Iya.
Heeh. Hmm. Iya. Iya. Mhm. Itu bener-bener ini ya, bener-bener yang kayak keputusan berat banget sih.
Iya makanya, dan ya udah aku tanda tanganin semuanya, eee, sampai
Hmm.
akhirnya apa ya, aku ya bismillah-lah gitu kan. Aku udah aku putusin semuanya sendiri enggak enggak enggak mau musyawarah-musyawarah lagilah. Mereka juga jauh gitu. Mhm. Ya udahlah aku gas terus tuh pada saat itu langsung masuk tanda tangan segala macam.
Mhm. Udah nggak ya, Kak, oh.
Ya alhamdulillah-nya masih, eee, masih panjang umur ya, Kak, ya masih mmm, masih syukurnya masih selamat. Mmm.
Syukurnya ya bener bener bener. Berarti heeh, syukurnya banget. Berarti pada saat itu, eee, logika Kakak tuh bener-bener ini ya dari dari dalam diri sendiri ya. Bukan karena kayak mungkin nih, mungkin kalau bisa ada presentasenya gitu, logika yang datang dari diri sendiri sama pengaruh nih dari bisikan-bisikan orang lain misal dari apa, saudara-saudara Kakak tuh berapa persen tuh?
Mmm, mhm. Iya ngerti. Kayaknya kalau udah dari diri aku sendiri sih udah, mmm, udah di atas 80% sih, Kak.
Oh, mantep banget ya berarti kalau kayak gitu.
Udah mantep udah mantep banget sih soalnya kan aku yang ngeliatnya sendiri ya. Dan ya aku tetap mikirin logika sih, kalo kubiarin ya makin namanya kalau beneran sakit gimana kalau aku biarin makin parah dong gitu kan, gitu sih.
Hmm. Iya sih, bener ya menyangkut nyawa ya kalau kayak gitu ya. Heeh. Tapi kalo ini nih, Kak, mungkin secara umum ya sebaiknya idealnya nih kalau dari Kakak sendiri tuh, antara hati dan logika tuh presentasenya berapa persen sih ketika memutuskan sesuatu tuh?
Bener bener banget. Mmm. Hmm, kalau aku, tetap logika dulu sih, Kak. E e logika itu harus, eee, 6 5 ya.
Berapa persen? 6 5 ya? <chuckles> Cukup cukup tinggi ya. Heeh.
6 5 benar. Kalau tinggi 6 5, sisanya baru hati, gitu ya. <chuckles>
Hmm, gitu. Oke. Tapi ada ini nggak Kak, kayak mungkin, apa ya? Ada menurut Kakak ada, eee, hal tertentu nggak sih untuk, eee, memilih antara hati dan logika gitu?
Mmm. Mmm? Eee, kalau menurut aku ada hal a <clicks tongue> ada sih. Ya, kalau misal keputusan yang bersifatnya jangka panjang menurut aku haru eee, mikirin logika. Tapi kalau tapi kalau misalnya tentu e untuk masalah yang s yang sepele dan yang nggak terlalu gimana ya, bolehlah mikirin masalah hati, gitu kan? Tergantung pasangan ya, menurut aku. <chuckles>
Syarat khususnya, gitu. Heeh. Apa? Mhm? Logika ya? Hmm. Oke oke. Iya, ini benar bermakna banget sih Kak, obrolan ini aku jadi kayak ban apa ya? Jadi kebayang gitu, Kak. Iya. Makasih banyak ya Kak, ngobrol-ngobrolnya. Mungkin entar kita ini ya, ngobrol-ngobrol lagi ya, lain kali ya? Makasih.
Oh, gitu ya. Mmm. Iya. Oke, siap. Oke, Kak. Sama-sama.